Oye, pues, fíjate que te quería comentar que la próxima semana voy a tener mi primera presentación de resultados en la empresa. Es una empresa donde ya llevo trabajando más de 2 años, pero, eh, recientemente me hicieron una promoción, y ahora, bueno, me toca estoy como más en el departamento de recursos humanos y capacitación. Entonces, la próxima semana tenemos un evento corporativo donde justamente, pues, se van a presentar los objetivos del próximo año, los resultados de este año, cómo vamos, eh, bueno, algunas dinámicas como de integración al equipo, porque hay muchos miembros nuevos, y hasta ahí todo bien. O sea, la verdad es que, eh, a lo largo de mi carrera profesional he tenido la oportunidad de de hacer presentaciones ante grupos, más o menos, grandes, y no me pongo muy nerviosa, sin embargo, <chuckles> en estas si en esta presentación que viene sí me siento como un poquito estresada, porque es en inglés. Eh, la empresa para la que estoy trabajando es una empresa que está en Miami y, eh, pues, bueno, obviamente todo mundo habla en inglés, entonces, ah, aunque todos los días también mi conversación con ellos es en inglés, y mis correos, y y llamadas y todo, todo. O sea, toda mi comunicación siempre con ellos es en inglés, pero nunca he dado como una presentación como tal, algo formal. Entonces, la verdad es que me pone como un poquito estresada, ya he, obviamente ya, ya empecé a hacer la presentación, porque no quiero que me agarren las prisas. Ya, más o menos, tengo definida como un poquito la estructura, la agenda, eh, ya empecé a ver como, eh, qué tiempos me va a llevar cada una de las actividades, eh, qué dinámicas quiero implementar. O sea, ya más o menos, tengo todo como, digamos, en boceto, pero la verdad es que, te digo, la parte del idioma es la que me pone como un poquito nerviosa, como que no sé, no sé si a la mera hora como que siento que me voy a trabar un poco ahí en la, en la conversación, y pues no sé, quisiera que, que me dieras al algún consejito de cómo puedo hacer para controlar estos nervios.
Ah, okey. Ajá. Ajá. Ah, sí, claro que sí, pero me gustaría saber, eh, o sea, el tamaño de esta reunión, de qué tantas personas van a ser, y más que nada este público, eh, ¿todos son compañeros de trabajo o va a haber algún otros otras personas presentes?
Pues mira, en cuanto al tamaño del grupo somos 35 personas. Eh, somos todos los que conformamos la empresa, está desde el director general hasta la recepcionista. Eh, bueno, y obviamente e es un despacho de abogados, entonces ahí trabajan, eh, pues, muchos abogados, está el departamento de finanzas, está el departamento de mercadotecnia, el departamento administrativo, pero, bueno, en sí somos, este, sí, 35 personas y, eh, pues, de todos los niveles. Entonces, la verdad es que yo creo que el nerviecito que más me da es, pues, porque va a estar como el director general, eh, eh, pues, muchos abogados, gente como de mayor rango que yo, que que con los que no trato normalmente, em para empezar y segunda, pues, porque son como como muy imponentes, ¿sabes?, entonces, como que me da miedo equivocarme, me da miedo a lo mejor como, regarla un poquito.
Ah, okey. Entiendo. Ah, okey. Mm, Okey, okey. Pues, sí se escucha hasta cierto punto, son 35 personas. O sea, sí es un público, más o menos, mediano, grande, se podría considerar. Y y me gustaría saber también, eh, normalmente sientes como que, no sé si sea correcto decirles síntomas, o alguno como que, eh, sí, pues, de esos síntomas que tú sientes antes de ponerte, ahora sí que vas a exponer. En este momento, si tú te si tú te imaginaras que estás exponiendo ya, eh, ¿que ti que qué es lo que sientes en este momento?
S Sí. Ajá. Híjole, la verdad es que yo siempre que me pongo nerviosa, empiezo a hablar muy rápido, como que yo lo veo como un mecanismo de defensa, como que ya de querer acabar, así de ya, ya, ya, que se acabe, que se acabe, y empiezo así como a hablar muy rápido. Entonces, en ese querer hablar muy rápido me preocupa como, pues, justamente como digo, si fuera en español, a lo mejor no me pondría tan nerviosa, pero el problema, pues, es que como es en inglés, pues, de pronto, sí hay términos que a lo mejor no domino o, ¿sabes qué? Me da me pone también muy nerviosa que me vayan a hacer como alguna pregunta a la que yo no tenga como la respuesta. Y como al final, también se trata de de mantener como estas dinámicas, y y de, pues, ¿cómo te digo? Como de mantener al grupo interesado y participando en la reunión, me da como un poquito de miedo que de pronto así, no sé, tipo yo voltee, y los vea como en su celular, o platicando entre ellos, como que no tenga yo el control absoluto del grupo, como que esa parte me da un poquito de miedo.
Ah, sí, totalmente comprensible, de que al final de cuentas estés exponiendo algo que tú sientas hacia hasta tu punto importante, y como que voltear a ver a los compañeros y que están en el celular, algo así. O sea, incluso, nomás de imaginarlos, uno se genera como que ese tipo desmotivación. Pero mira, algo algo que te puedo recomendar es que, o sea, la calma va no te va a aparecer justo antes de hablar, pero sí te va a aparecer mientras estás hablando. Entonces, eh, mientras empiezas a hablar, es lo primerito de que, mm, te vas a sentir un poquito nerviosa y todo eso, es totalmente normal. Pero, conforme vayas empezando los primeros segunditos y todo eso, te vas a dar cuenta que vas a sentir de que, ah, ¿sabes qué?, eh, yo voy a empezar a hablar sobre todo esto, y te vas a empezar a sentir cómoda. También acuérdate que no hay mej no hay persona más preparada en ese momento sobre ese tema, a más que tú. Entonces, realmente, eh, lo puedes aplicar de que tú sabes perfectamente lo que estás hablando, tú sabes perfectamente lo que vas a decir. Entonces, tú mantente segura porque tú ya tienes dominado ese tema, eh, también ya lo tienes estudiado y todo eso. Entonces, muy probablemente todo te vaya a ir muy bien. Algo que también te podría recomendar, es que hay diferentes ejercicios que para tratar de bajar, eh, hasta cierto punto como que esta ansiedad y este nerviosismo, eh, puedes inhalar tal cual por la nariz de 4 segundos. Lo tratas de sostener en en, ahora sí que lo sostienes de 5 a 6 segundos, y lo exhalas despacito durante 7 segundos. Repítelo así 3, 4 veces, y vas a ver que a los pasados 10, 15 segundos vas a notar que tu sistema nervioso va a estar más tranquilo, vas a oxigenar bien el cere el cerebro, vas a empezar mejor y todo va va a ir superbién. Y algo que también te recomendaría muchísimo, es que trata de no controlar como que los nervios, de decirte de que ya, ya, ya, ya, ya, ya me tengo que poner bien, o como que te quieras obligar de que: "Ya, ya estuvo bueno", eh, para no estar nerviosa. Al contrario, trata de dirigir mejor te a una atención y enfócate en algo más. Eh, algo más que nada como de que, ¿sabes qué?, al inicio de que ah, okey. Algo que te podría servir mucho si tienes un un si puedes agarrar un bolígrafo, o un lápiz y tenerlo en la mano y estarlo moviendo así como si lo estuvieras rodando, vas a ver que te va a ayudar muchísimo a controlar los nervios porque estás enfocando tus nervios literalmente en rodar ese lápiz. Y cuando menos te des cuenta, vas a ver que el tema va a estar te va a salir superfluido, eh, lo vas a tener dominado, y más que nada no te no creo que te pase esto del o sea, por lo menos a como te estoy escuchando ahorita, eh, literalmente tu voz y y cómo te expresas me genera como que una armonía. Entonces, a final de cuentas, siento que la eres una persona que la sabe expresar muchísimo a la a la demás audiencia, y vas a ver que todos te van a terminar poniéndole atención porque, más que nada, deslumbras, eh, como que una buena vibra, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, realmente, eh, los nervios son pasajeros. Cuando menos te des cuenta, vas a ver que vas a estar haciendo, exponiendo tu tema superbién, sin ningún tipo de problemas. Y ahora sí que de poco a poquito, pero pues no pasa absolutamente nada.
Sí. Ajá. Ujú. Sí. Ajá. Ajá. Oye, pues, muchas gracias. La verdad es que no nunca había, eh, este, escuchado esa parte de lo del lapicero. Creo que es una buena idea, porque, de alguna manera, pues, es como tú dices, enfocar toda la atención y toda la energía en estar rodándolo, en lugar de estar pensando que si que si me va a salir mal, que si no me van a poner atención, que si me puse nerviosa, que si me trabé, ¿no? A lo mejor, en lugar de estar teniendo esos malos pensamientos, eh, mejor enfocar mi, todas mis energías en esto. Y también lo de la respiración tiene mucho sentido, porque, pues, al final es como concentrarte, calmarte. Y sí, yo la verdad es que sí había aplicado este esta técnica de la respiración que me comentas, pero, para otros escenarios, como por ejemplo, para cuando me cuesta trabajo dormir, lo he aplicado y la verdad es que sí tiene muy buenos resultados, porque justo, como tú dices, el sistema nervioso se concentra en la respiración, en el presente, en el aquí, en el ahora, que es básicamente como como lo lo que lo que pretende estos ejercicios. Entonces, nunca había pensado como en aplicarlos en este en este tipo de situaciones, pero, yo creo que sí lo voy a hacer porque la verdad, es que sí estoy bastante nerviosita. Entonces creo que que voy a hacer como también a lo mejor algunos ensayos en voz alta, aquí a lo mejor, este, frente al espejo, frente a mi familia, no sé, pero, eh, como tratar de practicar la presentación para tener un poquito más de fluidez, controlar mis tiempos, no excederme en uno, ni en otro, eh, y bueno, hacer a la par estos ejercicios como de respiración, para que sí, eh, me pueda controlar y no estar tan nerviosa.
Ajá. Ajá. Sí, sí, sí, justito te iba te iba a recomendar también eso, de que si tienes la oportunidad de hablar con tu familia, o, alguien que tú le tengas eh te serviría mucho más si es alguien como que no le tienes la suficiente confianza como para exponer algo así, porque a final de cuentas, eh, realmente no se escucha que tengas problema como que con el tema, realmente tienes el problema con el con el lenguaje que lo tienes explicar. Entonces, eh, sí sería una muy buena opción si tienes a un amigo que, o sea, le tienes confianza, lo suficiente como para exponer en frente de él y decirle de que: "Oye, ¿sabes qué?, me podrías escuchar" y así, y si está disponible, súper bien, sería una muy buena opción. También practicar en el frente del espejo también es una excelente opción. También acuérdate de que puede que te pase que en algún momentito, si te llegan a ganar los nervios, de que te puedas quedar en blanco, pero importantísimo, trata de no entrar en pánico, mejor en eso, ¿sabes qué?, puedes decir de que: "Okey, retomando lo que estaba diciendo, o, tratando de volver a esto, o, miren, algo que está pasando es esto". Y tal cual recuerda, tú eres la que domina ese tema, y literalmente hay un dicho muy podero un dicho así muy poderoso, que dice: "Di algo con tanta seguridad como para que todos se lo crean". <chuckles> Entonces, si en algún si en algún momento tú llegas a ese punto de que, ¿sabes qué?, eh, estoy batallando con esto, o así, y te sientes un poco insegura y te quedaste en blanco, di algo relacionado al tema, casi lo suficientemente segura que se entienda de: "Ah, okey, lo que está diciendo es verdad", y vas a ver cómo de poco a poquito vas a ir dominando el tema, vas a dominar también al público. Y pues, bueno, la verdad es que si te pones a pensar realmente, nadie del público está esperando que fracases, simplemente están pensando, mm, casi siempre las mismas personas están pensando en sí mismos, algunos van a estar pensando de que: "Ay, ya me quiero ir", otros están pensando en a lo mejor me acaba de llegar un mensaje, o. algo así, si te pones a pensar en eso, te vas a dar cuenta de que: "Uy me estoy preocupando demasiado por algo que realmente yo sé que lo domino, que lo puedo exponer sin problemas". Y pues nada, la verdad es que espero de todo corazón, que ojalá te vaya súper bien, se escucha que te va a ir bien, y nada, simplemente son unos pequeños nerviesitos que son totalmente normal, pero, pues, vas a ver que cuando ya empieces a exponer en pasados unos cuantos segunditos, vas a dominar perfectamente todo el tema.
Ajá. Okey, claro. <giggles> Oye, pues muchísimas gracias por todas estas palabras de aliento, por todos los consejos. La verdad es que, me llevo sobre todo lo que dijiste de que nadie sabe más o nadie está más preparado en el salón que yo, ¿no?, y creo que eso me va a dar muchísima confianza porque, pues, tienes toda la razón. Al final del día, la experta en el tema, la que se ha estado preparando, la que ha estado estudiando, pues, he sido yo y yo soy la que les voy a transferir esos conocimientos. Entonces, pues, bueno, eso es lo que me tiene que dar como la seguridad de que lo voy a hacer bien, eh, pues también, aplicar como dijimos, los los ejercicios de respiración, eh, voy a llevar mi lapicero, claro que sí, y y pues bueno, prepararme, hacer el ensayo, ir con la mejor de las actitudes, y sobre todo pues voy a tratar de dar lo mejor de mí en esta presentación para que todo salga perfectamente bien. Entonces, la verdad, otra vez, muchísisimas gracias por todos los consejos, me han sido de muchísima utilidad y te lo agradezco mucho.
No, no te preocupes, al contrario, cualquier tipo de problemita o si quieres saber de cualquier cosa aquí estoy. Y, pues, de verdad, espero que todo te vaya bien. Que pases bonita noche y, pues, nos vemos.
Igualmente, hasta pronto.